Э, ну, вот, например, Пасха, да, ну, как бы у нас она существует, но это совершенно другой вообще подход. Это дети у них идут искать шоколадные яйца, эм, в саду. <chuckles> В саду, да.
Да. Ага. А как? <gasps> В саду? То есть родители перед этим эти яйца прячут как-то?
Ой, это целая история. У меня, когда ребёнок был маленький, это вообще и пасхальные яйца. Это, наверно, было важдя а 2 важнейший праздник после после Рождества. То есть, там
Ну, слушай, ну, это дейст это действительно классно. Вот если бы я была ребёнком, <chuckles> мне бы тоже это нравилось.
Э, да да да. И самое интересное, что по их, как бы, легенде, а, эти яйца сбрасывают колокольчики, которые летят по небу. <chuckles>
Ага. <gasps> А так а как вы а какие это яйца? "Киндер Сюрприз" или что это вы
Тут обычно, да. Ну, какие найдёшь- любые шоколадные яйца. А их прячут родители, конечно же, по всему саду, да. Потом садовник эти яйца находит несколько дней спустя, потому что Не все не эте нашли, не все, да. А вот и
Ага. М. <chuckles> Дети нашли не все, да? Так, они прям вот этот "Киндер" разбрасывают где-то там в траву или как?
Ну, это родители разбрасывают, а легенда, что яйца, да, что яйца, они падают с неба, потому что колокольчики, э, их разносят, э, по, м, ну, по свету, <laughs> да.
Ну, понятно. Ага, по детям, по сверу Слушай, ну как прекрасно вообще. О, ка так вообще, прям
Вот, это такая весёлая ага.
Да, супер, да, колокольчики. Вы уронили яйца вот искать детям. Я думаю, это вообще классно. Это даже лучше, чем вот эта, ну, как у нас, вот эта традиция, м, как бы разбивать друг другу яйцо, ну, обычные.
Да, но мы, кстати, это делаем, мы это делаем, и у меня, дочка до сих пор, она любит, даже просто если не Пасха, а какая-то, а как просто когда едим ну яйца, мы их разбиваем, м, ей ей это нравится, кстати, очень.
М. А. Понятно. То есть вот эта такая Пасха у них, кстати, ну, очень классная, я считаю.
Да, это вь вь хорошая п вь хорошая традиция, но тоже это коммерческое стало во многом, потому что эти яйца потом во всех магазинах, и, ну, и потом, честно говоря, э, эти яйца, и, естественно, они их не съедают, и они потом остаются уже на неск на следующий год и
М, м А надо много этих яиц? Вот на 1 сад?
Ну, и им же интересно корзинку целую собрать яиц. <chuckles> Не 2 яйца собрать, а целую корзину.
Да. А чё А, ну да, интерес, ну
Я даже иной раз простые яйца прятала, потому что думаю: "Ну, ш хотя бы простые-то мы съедим, а эти-то шоколадные тоже, и ш так их не съесть все".
<laughs> Не, ну, смотря какая корзина. Если там штук 500, наверно, да, не съедишь. А если там <chuckles>
<chuckles> Не, ну 500 нет, ну, м, неск пару десятков-то бывает 100 %.

Ну, мы под поскольку мы смотрим, чтобы они н тоже не переедали сладкого, поэтому мы их так выдаё выдавали по чуть-чуть, но потом а
Мгм. Да, то есть Пасха, да, такая интересная. А ещё какие-то, вот я не знаю, вот кроме Нового года, у тебя что-то то чувствуется, какая-то потеря ещё чего-то?
Ну вот, 8 марта, кстати. 8 марта, э, здесь не празднуют вообще, и муж, э, меня вообще не понимает, зачем, э, зачем поздравлять, но я уже и не прошу. <laughs>
Мгм. <laughs> Но, а с другой стороны, он что, не пр прав? Ну, с чем поздравлять? Как бы, э, то, что ты по породилась женщиной, вроде как бы твоей заслуги особой и нет. <chuckles> Ну, так
Э. Ну да, да да. <chuckles> Ну да, но вот воспоминания всё-таки, вот когда, э, студенческие, детские годы, я помню, всё время мальчики делали открытки для девочек 8 марта, девочки делали открытки для мальчиков 23 февраля, да. Но как бы, если не смотреть на эту на такую политическую подоплёку праздников, э, что одного, что в другого, да, э, просто было приятно получить, э, цветы, там, не знаю, какое-то внимание, э, 8 Марта.
Мгм. Да. Мгм. Да, да, да. Ну, конечно. Да, это вообще было самое лучшее время, наверно, д в офисе, да, когда п приходишь в офис и там тебя заваливают цветами.
Да, да, да. Ну да, то есть это это потеряли, да, то есть это можно сказать, что потеряли. Да.
Вот это да, конечно. Ты чувствуешь, да, вот эту потерю, или все-таки тебе даже легче от этого, что у тя нету 8-го марта?
<chuckles> Ну, легче нет, э, но потери тоже особо я не чувствую, в это заменило как бы другие, да, как вот мы говорим, другие праздники.
Мгм. Ну, там же есть День матери, правильно? Где тоже, вот, тебе дарят подарки.
Да, кстати, ты права точно, я не подумала, День матери, э, но это дети дарят подарки, да, то есть, э, ну, и плюс, э, ну, взрослые просто п могут позвонить маме, да, как мой муж, да, пов повод позвонить маме. <chuckles>
Мгм. Ну да. <laughs> Ну, а а это Ну, тоже хо ну, ка ну, а а муж не делает подарки? Как матери? Ой, нет, а тебе?
А так, э, да, дети делают подарки. А? Э, маме нет нет. На День мамы нет, тоже не делают. Я-то для него жена, получаюсь, не мама, <chuckles> и так и так считали. А, ну да, э, мог бы, но вообще, это как бы обычно дети, э, родителям, то есть э, тэ
Да. Ну, с та ну. М мать его детей? <chuckles> Ну, в принципе, да, логично, в принципе, логично. Ну вот, а е у
Он и так меня без конца мамой называет, э, поскольку, как бы, ну, перед ребёнком. Спроси у мамы спроси у мамы. У меня такое ощущение, что меня Мама зовут. <chuckles>
Ага. <chuckles> <chuckles> Ну, это такое стандартное. А не какие вот традиц ты какие-то традиции с собой привезла во Францию?
Да-да-да.

Ну, вот, эм, ну, самый первый, конечно, праздник, который я всегда больше всего любила,- Новый год, да.
Мгм.
Ну, я считаю, что я его потеряла, этот праздник, потому что здесь его празднуют совершенно совершенно по-другому. Ну, не то что совершенно по-другому, ну, нету такого праздника, как я Да.
Ну, не так сакрально, да, вот как на постсоветском пространстве. У них все-таки Рождество, да, более главный праздник.
У них более Рождество более главный, да, и, э, ну, всё равно Рождество, даже если он более главный, он не празднуется так, как празднуется Новый год, например, у нас в России был.
Мгм. Скорее всего, вот Новый год празднуется вот только так, да, на постсоветском пространстве, потому что вряд ли где-то ещё такое есть, да?
<laughs> Ну, вот да, с кем я не говорила, вот кто ку когда пери куда переехал, там, даже вот в Америку, всё равно Новый год, э, ну, вот, максимум люди празднуют где-то до часу. Это, наверно, самое <chuckles> самое самое долгое, скажем так, в семье. Э, вот, э, у меня, когда мама приезжает, она одна перед телевизором танцует до 4 утра <chuckles> из-за, из принципа. <chuckles>
Ага. М-да. Мгм. <laughs> Из принципов. <laughs> А ты вот чувствуешь какую-то потерю? Вот те жаль или как-то, ну, нормально, ну, так и так, жизнь идет, вот что сделать?
Да. <chuckles> Слушай, жалко, да. Ну, как, щас- я уже смирилась. То есть, э, ну, в конце концов, х хрен с ним, да да. Ну, есть другие радости в жизни, но в начале мне, конечно, этого очень не хватало, потому что, не знаю, это что-то мы так этого всегда ждали, когда я когда я была маленькой, когда я была студенткой. Это, не знаю, был самый, наверно, главный праздник в году.
Жалко, да? Ага. <laughs> Мгм.